بُص، كان في موضوع كده حابة أفضفض لك عنه بصراحة يعني. بُص يا سيدي آآ، أنا وخطيبي
خير؟ أنا معاكِ. امم.
إحنا مع بعض على فكرة بقى لنا سنتين تقريبًا. وأنا بصراحة مرتاحة له جدًا، بس هو في مشكلة إن هو بيغير عليّا بطريقة أوڤر، يعني بطريقة فعلًا ما بقيتش اتحمّلها. أنا في الأول كنت باقول ماشي بقى والبدايات وحبيبي بيغير ومش عارفة إيه وبتاع، بس خلاص يعني إحنا عارفين بعض بقى لنا سنتين يعني يعني و وفي بيننا علاقة وكلام، وطبعًا بقت خطوبة والأهالي عارفة بعض، فخلاص المفروض ما فيش الغيرة الأوڤر دي، بس لأ هو ما فيش.
آمم.
وما هو زي ما هو، ما بيتغيرش بصراحة في حوار الغيرة ده. أنا ما باعملش حاجة. يعني الفكرة
أنا فاهمكِ آه، فاهمكِ إن الموضوع فعلًا بيضايق آآ، خصوصًا لو هو كمان آآ، الغِيرة دي بتتحوّل ل لتحكم ساعات. أنا فاهم إن ده بـي آه، بيضايق بيضايق بشكل كبير آآ، بس أنتِ بتقولي إن أنتم مع بعض بقى لكم سنتين، وإن الموضوع ده كان لذيذ معاكِ في البداية وكنتِ عادي بتحبي ده أصلًا. إ إيه مثلًا اللي خلّى شعوركِ يختلف كده مع الوقت؟
آمم. أحيانًا آه، فعلًا. آمم. بُص، هو أنا شعوري ما إختلفش ولا حاجة، هو هو أنا كنت مبسوطة في الأوّل، يعني عشان خاطر زي ما بيقولوا حلاوة البدايات وخلاص تمام بقى وحبيبي بيغير عليَّ والحاجات دي كُلّها. بس بعدين يعني خلاص بقى اتخطبنا، عرَفنا بعض، وأهالينا عرَفوا بعض، والدنيا بقِت تمام ما بيننا. فغِيرته دِيَّة بقت تتحوَّل لشَك أحيانًا، أساسًا يعني مثلًا، أنا معرّفاه، أنا مثلًا عَندي النهارده جامعة، وبعد كده هاخلّص وأروّح مع واحدة صاحبتي، عايزة تشوف تيشيرت مش عارفة فين، هنروح كذا، كذا، كذا، معرّفاه كل حاجة، أنا أصلًا باحب يعني، آآ give him updated، وأقول له كُل خطواتي، طبيعي إن أنا باعمل كده معاه، مش حاجة over عشان يعني أتضايق منها، لأ، ده الطبيعي عندي أساسًا إن أنا أعمل كده مع خطيبي، عشان يبقى متطمّن وعارف أنا رايحة فين وجاية منين. فالمهم يكلّمني وأنا في نُص المشوار، ولقيته نبرة صوته حادة كده، بيقول لي: "هو أنتِ فين ومعاكِ مين وبتعملي إيه؟" طَب ي مش أنا قُلت لك، أنا معرّفاك، قلت لك، وطبعًا كنت مع صاحبتي، وكان صوته عالي في التليفون، عمّالة اوطّي في صوت المكالمة، وهو برضه صوته عالي، طبعًا البنت سمَعت وأنا اتحرَجت، يعني بصراحة من أسلوبه ده. فيعني حاجة بتضايق أوي بصراحة.
إمم. إمم. أنا فاهمِك. آه أكيد طبعًا هاتضايق، يعني خصوصًا كمان أنتِ بتقولي كان معاكِ صحبتِك والموقِف كمان آآ كان مُحرِج شويّتين، فطبيعي جدًا إنّك تتضايقي، وده شعور طبيعي، وخصوصًا كمان إنِّك قلتِ إن أنتِ أصلًا معرّفاه، يعني أنتِ إن أنتِ النهارده خارجة وراحه الجامعة وهترجَعي إمتى وخارجة إمتى، فبصراحة يعني ال الغيرة بتاعته دِيَّة يعني غِير مُبرّرة خالص. طَب جرّبتِ تسأليه طيب آمم أنت أو إيه مثلًا المواقف اللي أنتِ بتلاحظيها إن هو بيغِير فيها بشكل كبير جدًا يعني؟
امم. بالضبط. إمم. بُص، مثلا لو لو مرّة اتّصل بيّا ولقاني مثلا مشغولة أو موبايلي مقفول أو كده، بيعمل قلبان، بيتصل على البيت كُلّه لحد ما يوصل لي. أنا أحيانًا باكون مثلًا برّه، موبايلي فصل شحن أو برّه باكلّم حد من صحابي عشان خاطر إحنا بنتجمّع خلاص بقى و وهنقعد مع بعض مثلا في كافية أو رايحين الجامعة سوا أو كده، فألاقيه برضه عَمّال يتّصل بيّا كل شوية "وأنتِ فين وما بتردّيش ليه، وما بتردّيش ليه؟" ما ردِّتش phone يتّصل واتساب، ما ردِّتش واتساب يتّصل مث يعمل كل حاجة عشان خاطر لحد ما أرُد عليه. وأنا أصلًا مش شايفة إنه موبايلي بيرن، أنا حاطّة التليفون على وداني باتكلّم ومش جاي لي notification إن هو بيرن. فأنا ما أعرفش إن هو بيكلّمني، أنا مشغولة عشان باجمّع البنات عشان خاطر ه خلاص هنشوف مشوارن نشوف اللي ورانا، ومعرّفاه بقى إنّي نازلة، <tsk> يعني فاهم أصلًا الفكرة؟ فَم معرّفاك.
إمم. فاهمِك. إمم. فاهمِك، آه. إمم، أكيد طبعًا. أنا فاهم إن أصلًا أنتِ معرّفاه وهو عارف إن أنتِ خارجة، وعلى الرغم من ده برضه آمم، بيحس إن هو الموضوع اتقلب لشَك، يعني أنا فاهم إن ده أكيد موضوع يضايق جدًا، خصوصًا لو هو بيتكرّر كتير مثلًا. طب هو بيتكرّر كتير فعلًا والّا والّا لأ، بيحصل كده في أوقات معيّنة مثلًا و
إمم. بصراحة آه. لأ، بصراحة هو عادةً بيعمل كده، يعني هو لو ما عملش كده باحسّ إن هو مشغول مثلًا أو في حاجة غريبة أو مش عارفة بصراحة غِيرتُه الأوڤر دي ناتجة عن إيه؟ خوف فعلًا عليَّ والّا والّا حُب زيادة والّا تملُّك والّا إيه ده؟ مش فاهمة أنا بصراحة، ي حتى
طَب طالما أنتِ في حيرة كده يعني، جرّبتِ تسأليه مثلًا أو حاولتِ تحلّي المشكلة دي، وجرّبتِ تعملي إيه مثلًا؟
بُص أنا كلّمته قبْل كده قُلت له: "مالك؟ احكِ لي في إيه." بيقول لي قال لي: "أنتِ مش بتردّي عليَّ على طول ولمّا باكلّمِك أحيانًا بالاقيكِ مشغولة وبتاع." <tsk> فباقول له: "أنا بُص، مكالماتي أهي وكُلّه صحابي وأنت عارف صحابي وعارفني وبعدين أنت ع يعني إحنا عِشرة، إحنا مش جداد على بعض عشان خاطر تقول لي الكلام ده." بصراحة كنت هاتضايق من كلامه بس قُلت خلّيني أنا يعني أهدى شويّة و وخدت كده أنا بصراحة يعني نفَس وسكتّ دقيقتين كده، 3 ولحد ما هدِيت وقُلت له: "بُص، أنا ما باحبش الكلام ده ومش باحب الأسلوب ده، أنا باعرّفك كل حاجة عني وباعرّفك رايحة فين وجاية منين، فما ينفعش تعاملني بالأسلوب ده يعني كأنه أنا باعمل حاجة من وراك، أنا معرّفاك كُل حاجة فأنت ليه بتعمل كده؟" فقال لي: "أنا مش بابقى قصدي، أنا بابقى قلقان عليكِ" ومش عارفة إيه وبتاع. فسَكَتّ خلاص يعني هاعمل له إيه؟ قال لي: "ما تزعليش" وكده فخلاص ما ما حسّيت إنه ما فيش حاجة تانية أقولها له. بس أهو أدِيني كلّمته مرة ولفَتَّ نظره للموضوع، فأنا في رأيك أعمل إيه تاني؟
إمم، بالضبط. .فعلًا آه. بُصي هو هو حاجة حلوة جدًا إن أنتِ في الموضوع ده، ابتديتِ تهدي في الموضوع، ما تاخديش الموضوع كخناقة، يعني وحاولتِ تهدي وتفهميه الموضوع ببساطة، وأعتقد إن ده سبب من الأسباب اللي خَلَّاه هو كمان يهدى ويعتذر كمان، و ودي خطوة كويّسة جدًا. طب حسيتِ طب إن بعد الكلام ده ابتدى بقى يتغيّر معاكِ؟ والّا قّعد شويّة كده مض مضبوط، وبعد كده ابتدى برضو يرجع يشُك تاني ويغير والكلام ده؟
جميل. إمم. أيوه، فعلًا. بصراحة آه، هو قَعد كده يعني أسبوع تقريبًا تمام ما فيش حاجة، بس أنا عارفة إن الأسبوع ده كُلّه كان مضغوط ومتضايق، لإن كنت كل بَقي ما أكلّمه يقول لي: "ما فيش متضايق شوية، متضايق شوية". فبعدين بَعد أسبوع تقريبًا أو 10 أيام كحد أقصى بيرجع، ده رجع تاني زي ما كان بيعمل، بيكلّمني على طول ودايمًا م يعني أعصابه مشدودة، وعاوز يج يعني يعرف كل خطواتي بالضبط. يعني أنا حتى أحيانًا بافتح له live location مثلًا لو هاركب Uber أو كده، بافتح له live location عشان خاطر يبقى مطمّن عليّا إن أنا رايحة فين و جاية منين، وباديّله كل الdata باعرفه كُل حاجة يعني. هو برضو خطيبي وعايزاه يكون معايا في كل حاجة.
إمم. إمم، طبعًا. إمم. فعلًا هو كمان نقطة كويسة منِك إن أنتِ، فعلًا متفهّمة إن هو خطيبك وإن هو خايف عليكِ فعلًا، يعني دي حاجة كده هتقرب ال المسافات بينكم و وهتخلّيكِ كده متفهّمة أكتر زي ما أنتِ باين عليكِ كده، آآ وخصوصًا إن أنتِ موفّرة له كل حاجة بس هو برضه، يعني لسه فيه النقطة ديّة، طب هل مثلًا آآ ال الموضوع ده، دي مشكلة دايمًا عنده ف مع كُل الناس، زي أخواته مثلًا و واصحابه والّا معاكِ أنتِ بس؟ و وهل جربتِ مثلًا، تسألي حد من صحابه أو أخته مثلًا، عن النقطة دي خاصةً و وت وت وتسأليها مثلًا ح عن حلول تقدري تتعاملي بيها مع الموقف ده؟
إمم. إمم. بُص هو إحنا مرة كنا اتجمعنا كده أنا واصحابه، و ويعني وخطيبة وخطوبات أصحابه، كده فاهم؟ ف فبعدين هو قام راح الToilet فبعدين رُحت قلت لهم يا جماعة باقول لكم إيه، في 1، 2، 3 وهو دايمًا بيغير ودايمًا بيشك وبيكلّمني، فكُلّهم قالوا لي: "لأ عادي وما تقلقيش وده أصلًا أسلوبه، هو عشان بيحبِّك عشان خايف عليكِ" <tsk> الحب والخوف حلو جميل، بس بصراحة مش للدرجة دي مش لدرجة إن هو يضغطني، دي كده مَرّة، جيت مَرّة كلِّمت أهله، كُلّهم أخته وأخوه وكمان باباه ومامته، "يا جماعة الخير إلحقوني، ابنكم مجنّني، مكالمات وشَك وغيرة،" ما فيش فايدة برضه نفْس الكلام، "هو بيحبِّك هو خايف عليكِ هو عايز يتطمّن هو يكون قلقان وأنتِ مش جنبه، وأنتِ مش معاه، أنتِ عارفة الدنيا بقِت مش قد مش أمان قد كده فهو دايمًا بيدوّر عليكِ وبتاع،" <tsk> فقُلت لهم "تمام بس يعني أنا برضه باكون معرّفاه كُل حاجة،" فقالوا لي: "ماشي إحنا هنكلّمه" مش عارفة إيه وبتاع بقت ما أعرفش كلّموه والّا لأ بصراحة بس هو لسه زي ما هو، وأنا مش عايزة أسيبه برضه.
آه، آه، فاهمِك. إمم. إمم. <chuckles> أيوه آه. إمم. إمم. آه، أنا فاهمِك إن أنتِ بتحبّيه وهو كمان بيحبِّك وباين عليه شخص كويّس كمان، وبس أنا فاهم إن الموضوع ده مضايقِك، بس أنا عايز أقول لِك طالما يعني أصحابه كمان وأهله، قالوا لِك إن ده شيء طبيعي فيه، فممكن يكون ده مثلًا دي هي طريقة تعبيره عن الحُب ليكِ فاهماني؟ آآ في ش ناس بتحب تعبّر عن الحُب بإن هيّ دايمًا تغير، ودايمًا تخاف ودايمًا تسأل، ل عشان ممكن يفهم إن ده بيحسّسِك بالأمان، لكن بالعكس ده بيحسّسِك كده بالخنقة والملل، فأنتِ ممكن تفهّميه بقى بطريقة كويسة كده، إن لأ لو أنت عايز تعبّر عن حُبّك ليّا فممكن تعبّرُه ب بكذا طريقة، لكن الطريقة دي بتخلّيني كده آمم مش أكرهك، بس بتخلّيني كده مخنوقة ومش مستريحة في التعامل، وبالطريقة دي ممكن يفهم، أ أو يغيّر مثلًا طريقة تعبيرُه عن الحب ليكِ، فاهماني؟
إمم. إمم. آه فهمتك. إمم، تمام. إمم، فهمتك، والله بصراحة يعني أنا هابقى اقول له الكلام ده، و وبرضه يعني هأكّد عليه في موضوع إن أنا دايمًا باشاركهُ كل حاجة ي يعني يمكن يقتنع المَرّة دي ويهدى شويّة، يعني أنا مش هاغيّر أسلوبي معاه بصراحة في حوار إن أنا أطمّنه على طول، بس يعني، ه يعني هاحاول ألفت نظره أكتر يمكن يمكن ياخد باله إن أنا فعلًا باشاركه من غير ما هو ما يتكلم.
إمم بالضبط. إمم. كويس فعلًا إن أنتِ يعني تفهّمتِ كده الموقف، و وحاسّة إن أنتِ عايزة تخلّي العلاقة مستمرة، ودي حاجة حلوة وكمان بتبيّن قد إيه إن الشخص ده، يعني حتّى لو هو وحِش في النقطة دي يعني كويّس في بقية الحاجات، و وده باين ع ده بان على كلامِك يعني، فممكن برضه حتّى يعني تس تفضلي مستمرة على النقطة دي، وتحاولي تعالجي فيها، وأكيد مع الوقت هتتعالج يعني حتّى لو أنتِ ما عرفتيش تعالجيها، ممكن تستعيني مثلًا ب بحد من من أهله هو بيثق فيه مثلًا، وتحكي له هو الموقف، وهو يبدأ يفهمّه مثلًا زي والده، أو أو مثلًا لو هو ب ب بيبقى محرج في الحوار ده، ممكن تكلّمي مثلًا Doctor أو حد فاهم في حاجات نفسية أكتر مثلًا، آآ بحيث إن هو يبدأ يوصّل له المعلومة بطريقة ما تجرحوش، وفي نفْس الوقت هو يفضل يحبِّك وما يأثّرش على أي تفكير في ناحيته يعني، فاهماني؟
إمم. بصراحة آه يعني. إمم. تمام. إمم. إمم، إمم. صح. إمم، تمام. إمم. تمام فهمت، وبصراحة حلوة الأفكار دي بتاعة إن أكلّم حد يتدخّل في الموضوع، وأكيد في يوم هيزهق يعني، بس عامةً خلاص أنا فهمت إنه فعلًا ممكن تكون دي طريقة تعبيرُه عن الحُب، ودي يعني حاجة هدّتني أكتر بصراحة، كمان مع النصايح فأنا هابقى أعمل بيها، وخلاص بقى هاحاول معاه بصراحة أنا باحبّه وهو بيحبّني فم مضطرين نكم نتحمّل بعض. <laughs>
إمم. <laughs> طب كويّس والله أنتِ متفهّمة ده، وكمان يعني ناوية تكملي العلاقة دي حاجة إيجابية، وكمان يعني حلوة في شخصيتِك يعني.
شكرًا ليك، بجد على الكلام اللطيف ده، وشكرًا كمان على النصايح، وإنك سمعتني وسمعت كل النكد ده، <chuckles> شكرًا بجد.
لا والله ولا حاجة، أنا اتبسطت والله، وأتمنى لِك التوفيق مع خطيبِك يعني في المستقبل إن شاء الله.
يا رب ربنا يخليك، ميرسي.